Iya, nah, aku aku mau tanya nih Kak kalau tadi kan ceritanya seru banget nih aku udah denger ada laboratorium ada main sama temen sampai, eee, pergi ke favorit ya ke sekolah favorit gitu nah aku mau tanya Kak kalau Kakak bisa mundur wa mundurin waktu nih Kak, Kakak akan kembali ke momen yang mana nih, Kak? Apa Kakak mungkin ada momen-momen tertentu yang berbekas di hati gitu.
Mhm. Mhm. Ya ya. Mhm. <chuckles> <chuckles> Kalau disuruh milih sih saya maunya momennya ke SD gitu <chuckles> karena apa ya, bener-bener, eee, zaman dulu tuh all out banget kalau misalnya main sama ber belajar itu Kak, jadi apa ya, kita tuh, eee, nggak ada beban, e kalau sekarang kan bullying yang kayak-kayak gitu ya, banyak ya kasus-kasusnya, kalau dulu Iya, <chuckles> kalau dulu tuh nggak sampai kayak gitu loh misalnya pun ngeledekin temen-temen
Waduh, <chuckles> marak ya Kak, ya memang lagi marak.
misalnya temennya ngadu ke orang tuanya, ya udah selesai gitu, nggak yang sampai harus ke pengadilan lah, harus begini begitu, gitu loh, jadi nggak terlalu khawatir dan guru juga punya, mmm, apa ya, tanggung jawab, punya kewenangan yang penuh gitu loh untuk ngedidik, eee, anak didiknya itu di sekolah, eee, tanpa ada, eee, intervensi dari, eee, apa ya ketika dia melakukan sesuatu ya, gitu intervensi dari orang tua atau pihak manapun gitu.
Hmm, ya ya. Orang tua mungkin.
Jadi ya, eee, SD sih paling enak gitu loh, karena bener-bener s nggak ada beban untuk belajar secara full gitu loh Kak, nggak tau tuh kenapa ya tapi kita tetep aja sukses-sukses juga sih semuanya. <laughs> Iya, kalau anak sekarang itu kan belajar tuh full ya dari pagi sampai sore, bawa bukunya seabrek-abrek, eee, tasnya juga penuh gitu, kalau kita tuh malah ada temen saya tuh, bawanya cuman 1 lemba eee, 1 buku aja gitu, iya, tapi
Mhm. Iya. <chuckles> Iya, bagus dong berarti bagus, Kak, kalau kayak gitu ya Kak ya. 1 buku ya, 1 buku pertama ya Kak ya. <chuckles>
tapi, dia itu selalu juara 1 loh. <chuckles> Aih.
Oh, wow itu jenius berarti Kak ya, kayak gitu ya, kayak di film-film aku lihat.
<chuckles> Betul, <chuckles> kita suka ngeledekin dia tuh makanya pernah dia karena tersinggung gitu ya, akhirnya dia bawa tas besar banget tuh, tapi bukunya tetep 1 gitu, jadi kita ledekin lagi bukannya ini, waduh saya bilang, "Wah percuma bawa tas itu lah," gitu, gitu jadi
<chuckles> Mmm, iya ya.
kalau buat saya, eee, apa namanya, se eee, em memori itu memang paling penting ya buat kita ingat dan sebagai pelajaran juga sih yang harus kita ambil dari setiap langkah yang kita lakukan gitu sih Kak. <chuckles>
Mmm. Iya, Ini ini seru banget sih Kak pembicaraannya, aku baru tahu banyak hal juga kayak tadi ya ada ada laboratorium dan lain-lain, aku terima kasih banget loh Kak, udah mau ngomong di sini sama aku, ya.
Mhm mhm.